Ừm, ừ, chính ra mình mình lần đầu mình ăn mình thấy ngon ấy, mình trong đầu nghĩ luôn: "Ngon thế nhỉ, không biết làm từ cái gì? Về mình làm."
Ừm. <laughs>
Thì mình về mình cũng mới tìm hiểu là hóa ra nó làm từ từ nước đường, từ gelatin.
À. À, nước đường gelatin, ừm.
Với cả cái gì, hình như là sữa sữa không đường hay sao. Nói chung là nó dễ làm lắm, nó không nó không hề khó nhưng mình nghĩ, ừ, thế mình cũng phải
À, thế hả?
phải, gọi là, nghĩ là bao giờ mình làm thử luôn, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có cơ hội làm.
Ừm, và là chưa chưa có hội làm à? Thế thì nếu mà làm thì nếu mà giờ mà cho làm thì có làm được không?
Ừm. Bảo là làm được thì mình làm được nhưng mà, gọi là, những, ờ, cái cái gì nhỉ? Gọi là
Ừm. Ngon hay không thì chưa biết, đúng không? <laughs> À.
Ừm, ngon hay không chưa điu chưa biết với cả những cái công cụ hiện tại bây giờ thì nó đang nó đang nó đang không ủng hộ mình làm lắm, kiểu không có. Ừ.
À, thế hả? À, thiếu vậy là thiếu vậy là thiếu công cụ, đúng không? À, hóa ra là thế. Ừm, thế thì không biết là khi mà bạn ăn cái món chè khúc bạch ở cái hàng quán á, thì cái hàng quán của nó trang trí như thế nào? Ờ, ngồi lề đường nó nó bàn ghế nó như thế nào, hoặc là cái người chủ, ơ, có thân thiện hay không?
Ừm. Ừm, mình nhớ là cái quán đấy thì nó nó có cả chỗ ngồi bên trong, nhưng mà mình mới nghiêng mình chọn ngồi ngoài đường hóng, kiểu, gió cho nó mát, xong rồi xung quanh treo cờ Việt Nam tại vì mới mới gần mới gần Quốc Khánh mà. Ừ, đẹp lắm, đẹp lung linh luôn. Chủ thì cũng, kiểu, rất là thân thiện: "Em ăn gì?" "Em ăn chè khúc bạch." "Chè khúc bạch của chị ngon lắm, các em phải ăn thử", đấy. Mình cũng mình cũng mình cũng thích, ông trải nghiệm nó nó rất là hay, rất là thú vị.
À, hóa ra thế. Ừm. <laughs> Ồ, thế hả? Ờ, đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừm, nghe thôi là thấy thú vị rồi đấy. Ngồi ăn món chè khúc bạch ở phố cổ này, rồi ở trên treo cờ rực rỡ, ngồi với người yêu lại còn được giới thiệu món chè khúc bạch của chị ngon lắm, thì chắc chắn là ừm, trải nghiệm rất là thú vị đấy. Thế thì không biết là cái giá cả của nó dao động như thế nào? Có có mắc không hay là nó vừa với giá tu của túi tiền mình?
Ừm. <laughs> Ừm, thật ra giá cả thì mình thấy nó khá là hợp túi tiền, ờ, sinh viên, cũng chỉ khoảng tầm 30 cùng lắm 40.000 1 bát, và bát đầy ú ụ luôn. Đó, cái lúc đầu là người yêu mình gọi bát 30, thì mình ăn thử xong rồi từ lần sau đấy là cứ cứ bát 40 mà giã thôi.
Ừm. À, thế hả? Ừm. À, thế hả? <laughs>
Cứ phải bát to nhất mà mà mà quất, vừa ăn vừa sướng vừa sướng mồm luôn.
À, ơ, thế thì cái bát 30 với cái bát 40 thì nó khác nhau ở chỗ nào? Kiểu ngoài cái kích cỡ ra thì trong nó còn thêm topping gì nữa không?

Ừm, thì kiểu lúc đầu mình nhìn mình cũng nhăn nhó lắm! Đầu đầu trong đầu mình nghĩ: <grunts> "Ôi, trời ôi! Có gì đâu mà cứ bắt phải ăn thử, thôi ăn thử cho vui vậy!" Thì đấy, thì ăn được một miếng, nhớ đấy là một miếng chè khúc bạch, à, vị trà xanh, mà trà xanh là mình rất là thích, nên mình mới ăn thử. Đừng mình cắn miếng đầu thấy ôi, nó ngon, nó ngậy mà nó thơm cái mùi trà xanh lắm! Nó không hề giống những cái cái loại thạch bình thường mà mình hay ăn. Ừm, trong đầu mình nghĩ là ôi trời, sao ngon thế!
<laughs> <laughs> Ừm. À, thế hả? Ồ, hóa ra là thế. Ừm. À, vậy là vậy là à, hóa ra là thế. Vậy là từ đó là thay đổi cái suy nghĩ về chè khúc bạch luôn, là từ từ mà chưa thử bao giờ này, từ mà thấy là cái món này nó hông có gì đặc biệt sang là ăn cái chè khúc bạch mà nó có vị trà xanh, vị matcha là cái là mê luôn, đúng không? À, hóa ra là như thế. <laughs> Thế thì à, thế hả? Trời! Vậy thì thế thì không biết là bạn nghiện cái món chè khúc bạch này bao nhiêu năm rồi?
Ừm. Đúng rồi! <laughs> Ừm, là sướng luôn! Là là nghiện đến bây giờ luôn. <laughs> Ừ, tính năm thì cũng không đúng, chắc tầm 1 tháng. Lúc mới đây thôi, ừ, mới đây thôi.
<laughs> 1 tháng hả? À, hóa ra là thế. Thế thì ví dụ mà, ừm, từ hồi 1 tháng thường tới giờ là bạn ăn khoảng bao nhiêu cái món bao nhiêu cái bát chè khúc bạch rồi?
<laughs> Câu hỏi này nghe nó cũng hơi tế nhị nhỉ. Nhưng mình mình nhớ không nhầm là cứ 1 tuần là người yêu mình cứ cuối tuần rảnh rảnh thì lại rủ nhau lên phố ăn, đi chơi thì, đấy, cứ mỗi tuần 1-2 lần. Thì mỗi tuần bây giờ cũng phải khoảng, ừm, 5-6 bát chè khúc bạch rồi đấy, bát 1 vị. Ừm, thử thử đủ loại vị chè khúc bạch luôn!
<laughs> À. Ừm. <laughs> Thế à? <laughs> Ừm, vậy À, thế hả? À, vậy thế th thì ngoài cái vị mà trà xanh ra thì bạn còn thử cái vị nào nữa?
Ừm. Ừm, mình có thử cả vị, ờ, phô mai sữa, rất là ngon, ngậy, ừm, ngậy lắm luôn, ăn như phô mai thật luôn! Với cả vị sô-cô-la, vị khoai môn với cả hoa hoa nhải ơi, nhớ không không rõ lắm, nhớ hoa gì đấy. Ừm, thì mình
Ồ, nghe lạ nhỉ, nghe lạ thế. Ừm, à, thế hả? À. À, vậy là từ trà vậy là từ trà xanh là thử, ơ, rất là nhiều vị khác nhau, vị matcha này, rồi vị, ờ, trà vị phô mai, ơ, nghe cũng lạ nhỉ. Vậy là chứng tỏ cái món chè khúc bạch này cũng có rất là nhiều vị đấy chứ!

Ừm, thật ra thì, kiểu, mình được chọn topping ấy, thì bát 30 thì mình sẽ chỉ được chọn, gọi là, hai loại topping thôi, 2 loại nhân là ừ, thì lúc đầu là người người yêu mình chọn là nhân matcha với cả nhân phô mai. Còn, à, về sau mình ăn bát to 40.000 loại 3 topping topping ấy, cứ chọn, gọi là, matcha, phô mai là hai loại mình thấy ngon nhất nhá, xong rồi khoai môn. Xong rồi các tuần sau thì mình sẽ đảo, mình mình vẫn giữ nguyên hai cái loại mình thấy ngon nhất là matcha với cả phô mai.
À, thế hả? Ừm. Trời ơi! Nghe ngon vậy. Ừm, <tsk> nghe ngon thế. <laughs> Hóa ra là thế. Vậy là vẫn chưa chưa thể nào mà thoát khỏi cái vị matcha, đúng không? Vẫn là cái vị matcha ngon nhất? Rồi, dù có ờ. Vậy là thử, ờ, thử những cái vị khác là vẫn thấy matcha ngon nhất và sau này chắc là sẽ gọi matcha tiếp? Ờ, thế thì không biết là cái hàng quán mà bạn ăn ở đấy thì nó có sạch sẽ không? Tại vì, ờ, h hiện nay thì cái vệ sinh an toàn thực phẩm của đường phố nó cũng nâng cao rồi ấy, nhưng mà vẫn có một vài cái quán mà cái vệ sinh nó chưa được đảm bảo, thì không biết là cái quán bạn ăn thì bạn cảm giấy bạn cảm thấy là cái vấn đề vệ sinh nó như thế nào?
Ừm. <laughs> Rồi, vẫn là cái vị matcha là ngon nhất. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Chuẩn. Ừm. Chia sẻ với bạn á, kiểu như mình với người yêu mình là hai đứa gọi là cực kỳ sạch sẽ luôn, gọi là, ừm, hai đứa bọn mình là cứ phải nhìn quán là nó phải sạch đã rồi mới tính đến cái chuyện là ăn có ngon hay không, nên là quán nó rất là rất là sạch sẽ, không một không một chút vết bẩn nào thì thì bọn mình mới vào.
Ừm. À, thế hả? <laughs> Ờ, thế hả? <laughs> Ồ! Hóa ra là thế.
Và may mắn thay là quán đấy nó vừa sạch mà nó vừa ngon, giá cả nó lại phải chăng. À, thế là cộng một quán tủ.
Ừm, hóa ra là thế.

Ừm, tiêu chí nào khác chứ ngoài giá cả với cả vị trí à, mình mình nghĩ là không đâu. Mình nghĩ là chỉ cần nhìn nó đẹp này, xong rồi nó sạch sẽ là được, còn chưa chưa tính đến chuyện ngon hay không nhá. Ngon hay không thì mình vào thử mình mới biết được, mà cứ cứ sạch đã, cứ bắt mắt đã rồi vào ăn rồi mới biết là ngon hay không, cái đấy thì tính sau.
Ừm. Ừm. Ừm. À hà, hóa ra là thế. À. Ừm, vậy là cứ sạch sẽ với là cứ bắt mắt là vô trước, còn ngon hay không thì phải ăn mới biết được, đúng không? Ừm, hóa ra là thế. Ơ, thế thì, à, ờm, bạn có chia sẻ là, ừm, bạn, à, đầu tiên là bạn không thích chè khúc bạch, sau đó là do bạn gái thúc đẩy mình thử nên là mới thử. Thế thì không biết là ngoài, ừm, ngoài cái lý do là bạn là, ừm, được bạn gái thúc đẩy ra, thì còn cái lý do nào khác mà bạn muốn thử một cái món mới không? Ví dụ như là mình muốn trải nghiệm những cái điều mới lạ ấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chuẩn luôn. Ừm. À, thử thử thử những món mới à? Thì mình nghĩ là cái lý do này nó khá là khác người ấy, kiểu như là, mình là một đứa rất là kén ăn. Kiểu, ngay từ bé đã đã rất kén ăn rồi và bố mẹ thì hay bảo là nên ăn nó nó sum suê lên, ăn này, ăn nọ đi, đừng có mà kiêng khem quá. Thì nhiều lúc mình cũng, kiểu, kh không muốn thử những thứ mới lắm, nhưng mà vẫn phải thử ấy, kiểu, để để cho mọi người không nghĩ là thằng này, kiểu, nó trẻ con nó khôn nó không ăn được nhiều thứ, nó chỉ ăn được một vài cái linh tinh thôi, đấy.
Ừm. Ừm. À, thế hả? <laughs> À. Ừm. Ừm hưm. <laughs> Thế hả? <laughs> À, à, vậy là cái lý do đầu tiên mà thử cái món mới là do, ờ, c muốn chứng tỏ mọi người là mình cũng không phải là người kén ăn, đúng không? <laughs> Ơ, thế thì còn còn còn cái
<laughs> Đúng rồi, không phải mình kén ăn, mình cũng ăn được mọi thứ, chỉ là mình không thích thôi.
Ờ, thì còn cái lý do nào khác không? Ví dụ như là cái lý do là bạn muốn trải nghiệm những cái điều mới lạ chẳng hạn, có phải là cái lý do đó không?
Ừm. À, thì tất nhiên rồi là cái đấy thì nó cũng là một phần, một phần là khá là lớn ấy. Tất nhiên là nhưng mà tất nhiên là món ăn nó phải nhìn bắt mắt thì mình mới muốn thử. Còn nếu mà nó, kiểu, nhìn nó cứ đen đen, xong rồi nó cứ ghê ghê, mùi nó cũng, gọi là, không được dễ chịu lắm, thì thì phải 90% là mình sẽ không bao giờ mình đụng đũa vào để mà mình nếm thử luôn.
Ừm. Ừm. À, thế hả? À, hóa ra là như thế. Ơ, thế thì, ừm, có cái món ăn nào mà nó, kiểu, đen đen, xấu xấu nhưng mà, ừm, kiểu, được mọi người thúc đẩy như quá, xong cái bạn ăn g bạn bị nghiện không? Có cái món nào như thế không? Hay là vẫn là không động đũa vào luôn?
Ừm.